Boah, ich glaube, da äh, das ist nicht oft der Fall, das ist eher andersrum dann. <chuckles> Die überschätzen sich dann immer, ne? Ähm, ne, das ist tatsächlich so, dass sie halt, ähm, vorher die Strecke festlegen und dann werden die halt mit Schildern markiert, ne, wo man lang gehen muss und teilweise abgesperrt und also, ist schon sehr cool, ne?
<laughs> Ja, ja genau. <chuckles> Mhm. Okay Also, du machst Okay, aber du warst jetzt nie nie der der 1., sage ich jetzt mal, der dann nach dem Weg gucken musste, oder doch? <giggles>
<giggles> Nein, also nach Wegen na das auf gar keinen Fall, weil da sind echt krasse Leute dabei, ne? Also, die die die sind dann doppelt so schnell wie du, wirklich. Also ähm, aber ich war schon einer, der am Anfang viel überholt hat, ja? Äh, und dann am Ende haben sie mich überholt. <giggles> Ja, das ist
Okay. Mhm. Mhm. Ah. <giggles> Okay. Okay, also nachher war das Ziel nur noch irgendwie ankommen und es zu schaffen und und die Zeit war egal.
Ja. Wa was gefährlich ist, ähm, ab 'ner gewissen Kilometerzahl macht der Fuß oder so macht irgendwas, irgend 'n Muskel macht zu und dann geht halt nichts mehr, ne? Und
Mhm. Ja, so die Wade stelle ich mir schon schwerlich vor, gerade wenn es vielleicht auch 'n bisschen hoch und runter dann geht, ne? Das ist ja
Ja. Ja, das das das war irgend also das war alles kein Problem bis Kilometer 40 oder so und dann fing auf einmal an also, ich ich ich habe echt mit den Gedanken ge gespielt, also, wie wie soll ich jetzt noch ins Ziel kommen? 10 Kilometer schaffe ich nicht mehr. Na, am Anfang musste ich so 'n bisschen meine meine Partnerin ich habe das mit meiner Partnerin gemacht, die musste ich am Anfang pushen, die ersten 30 Kilometer und danach war sie, äh, dw
Mhm. Okay. Ah, 30 Kilometer Die ersten 30 Kilometer, das hört sich so an: „Ah doch komm.“ <chuckles> Okay. Okay.
Ja. Und danach war haben wir die Rollen getauscht. Dann habe ich gesagt: „Ich kann nicht mehr so.“
<giggles> Okay, aber, naja aber schon toll. Es ist natürlich auch ein Erlebnis, was jetzt verbindet, was du da jetzt besprochen hast. Ähm, ist das was du hast es einmal gemacht oder etwas, wo du sagst: Oh, das das habe ich noch mal gemacht oder könnte ich mir noch mal vorstellen?
Klar, ja. Könnte ich mir schon noch man vorstellen, aber man braucht halt Vorbereitung dafür, ne? Also w w wir haben uns da auch vorbereitet, indem wir mal am Wochenende 10 gelaufen sind, dann waren wir 20 Kilometer laufen
Mhm. Mhm.
das höchste war dann 30, glaube ich. Das das kostet ja auch immer viel Zeit, ne? Also, äh, äh, ist ja brauchst ja viel Zeit dafür.
Mhm. Ja klar. Mhm. Mhm.
Und was es eben noch gibt, ist diese 100- Kilometer-Strecke. Ähm, da läuft wa da läufst du halt die Nacht durch. Also ja, das äh, aber irgendwie ist dieses Gemeinschaftsgefühl, so durch die Nacht zu laufen, das finde ich irgendwie irgendwie finde ich das cool, aber auf der anderen Seite, <lip trill> weiß ich nicht.
Boah. Wahnsinn. Mhm. Mhm. Weißt du noch die Zeit, was du was du oder wie lange hattest äh, oder wie lange hat der der Schnellste oder der Letzte gebraucht? Gibt es da irgendwie so so 'ne Zeitspanne? Okay. Mhm.
Oh, das ne, das weiß ich Ich wusste noch meine Zeit, aber kann ich gar nicht genau sagen.
Okay. Mhm. Oh, das dauert ja schon 'n paar Stunden, ist es ja jetzt nicht ich keine Ahnung, wie was ist die schnellste Zeit beim Marathon? Das ist ja noch mal was noch mal was anderes, ne? Ja. Mhm.
Leider nicht. Äh, w das kommt drauf an, ne, Halbmarathon oder oder 'n Normal genau. Ich ich glaube, ich habe ne, kann ich nicht sagen, bevor ich jetzt was Falsches sage, ja.
Okay, okay. War wirklich sehr interessant. Ne, das kannte ich noch nicht, aber wirklich, wirklich spannend. Ähm. Und wenn du sagst, äh, du gehst gerne raus in 'ne Natur, bist du auch jemand, der sich, ähm, außer jetzt beim Wandern dann auch so sportlich, äh, betätigt, in Form vielleicht von von jetzt irgendwie Radfahren oder sonntags morgens mal joggen oder gibt's da noch so andere Sachen, wo du bewusst rausgehst?
Ja.

Hm, ne, bewusst die Berge natürlich, ne, klar. Also, wir waren ja auf 'm ähm, im Hotel, wo man wirklich runter geguckt hat ins Tal rein und das war wirklich, wirklich schön und das ist ja, das verbinde ich alles so so Berge, Wälder, See natürlich verbinde ich alles mit Natur und gleichzeitig auch immer mit Erholung. Also, i das ist irgendwie so 'n, ja, Erholungsort einfach.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Du hast eben noch angesprochen, Dachgeschosswohnung. Gibt's denn da 'nen Balkon? Gibt's da die Möglichkeit auch mal rauszukommen sozusagen bei der Wohnung direkt?
<laughs> Ja, jetzt kommt 'ne lustige Geschichte. Tatsächlich, ja. Gibt es, aber diesen Sommer haben die Wespen meinen Balkon eingenommen. Und das war das war nicht so schön. Ich Ich <inhales> komme mit Insekten nicht so gut klar. Wir sind keine Freunde, werden wir auch nicht mehr. <chuckles> Und die Wespen waren halt direkt über der Balkontür.
Okay. <chuckles> Oh, okay. Mhm. Oh ne, also, die haben praktisch 'n Nest gebaut und du hast es so spät gesehen?
Ja. Ne, ja, genau, z ja, zu spät ges ja, genau, ja zu spät gesehen kann man
Am Anfang kann man ja vielleicht noch so 'n bisschen gegensteuern und vielleicht, äh, behutsam versuchen, dass sie einen anderen Platz sich suchen. <laughs>
Ja, ja, genau, man kann's umlegen, ne? Man das darf man wohl. Wobei, weiß ich auch nicht mehr, ob man das das darf darf man das noch? Man darf die auf jeden Fall ja nicht töten.
Ja. Ah, ich denke B ich denke Bienen ist noch mal Wa Wespen ist noch mal was anderes wie Bienen. Ähm, oder?
Ne, das ist also, Wespen darfst du auch nicht du darfst es nicht wegmachen. Du das ist ja also, sobald solange es dich nicht be beeinträchtigt. Und ich glaube, wenn ich dagegen vorgegangen wäre oder wenn ich irgendwie den den weiß ja nicht, wen man wen holt man da? Kammerjäger oder so?
Okay. Hm. Aber ich weiß auch nicht genau, ne. <laughs> Mhm.
Ah, ja. Also, ich glaube, das wäre rechtens gewesen, wenn ich die du darfst sie umsiedeln. D da das darfst du immer. Und da es mich beeinträchtigt hat durch diese Balkontür auf und zu, ne, und ja und, äh, somit habe ich diesen Sommer
Mhm. Mhm. Ja, klar, ja natürlich. Mhm.
Also, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich wie oft ich auf 'm Balkon war, ja.
Das heißt, es war auch zu gefährlich, da jetzt so sich zum Frühstück rauszusetzen, weil natürlich, äh, gleich
Ja. Und wenn ich schon daran denke, na ja, da kriege ich ja Gänsehaut. <laughs> Ja, ja, ja.
Mhm. Okay, ja gut, man muss da natürlich auch ruhig bleiben, ne? Also, i ich ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwierig, dann ruhig zu bleiben, wenn dein Marmeladenbrötchen so umkre schwirt wird, ne?
Ja, das macht mich einfach d das ich glaube, 'n guter Punkt ist eben, dass ich das ne, dieses auf auf den Balkon gehen verbinde ich mit 'ner Erholung. Und es ist für mich keine Erholung mehr, wenn ich ständig an die Wespen denke und und ständig nervös bin und: „Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Oh, jetzt kommt 'ne Wespe näher“, und da dann das stresst mich und dann ist es keine Erholung. Das ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ne, das ist auf keinen Fall 'ne Und das Wespennest, ähm, wo ist jetzt im Moment leer, die sind ausgezogen?